Ah caspita e trovare qualcun altro a cui agganciarsi e fare una cosa di questo genere non è non è fattibile dici?
Eh, dobbiamo essere noi, cioè dobbiamo essere tutti noi.
Ah ecco, certo è proprio una cosa, ehm, rituale, no. Quindi con determinate persone altrimenti non si può fare, ho capito. Senti e i vostri compagni di classe come hanno reagito invece?
Eh sì, per forza. Ah erano estremamente divertiti, specialmente dalle dalle scene tagliate in cui, ehm, c'è un montaggio su YouTube, di penso di una decina, quindicina di minuti, di noi che sbagliamo lo sbagliabile. Eh quello è stato molto divertente e anche quello abbiamo mostrato in classe, davanti ai professori e è stato un mazzo. Quello è stato ancor peggio perché era ancora più volgare del film.
<chuckles> Certo. Sì. Ah caspita, e i professori non si sono scomposti, insomma.
No, alla fine i professori a devono mantenere la fa una faccia seria, ma non è che <chuckles> quelle cose lì li stupiscono. Eh esatto.
Eh, <chuckles> ci provano. <chuckles> Esatto, senti ma quando vi siete resi conto che, insomma, eravate quasi alla fine quanto ci avete messo intanto a preparare questo progetto? Non te l'ho chiesto.
Uhm, qualche mese credo, mhmm, sì qualche mesetto. Eh tra i compiti e tu comunque eravamo 5 persone che dovevamo esser sempre insieme, quindi se uno doveva un'interrogazione bisognava saltare e poi il montaggio e varie sì, ci abbiam messo un po'.
Ah okay, quindi anche abbastanza impegnativo, insomma. Mh. Certo, certo. Okay. E quando vi siete resi conto che insomma ce l'avevate quasi fatta, che eravate arrivati ormai alla alla fine, come a è stata vissuta? Avete festeggiato? Avete fatto qualcosa che che ti ricordi in particolar modo?
Abbiamo fatto sicuramente una pizzata watch party del film
Ah fantastico, bellissimo.
con anche altri amici, uhm, da fuori. Eh sì è stato è stato un evento, anche perché prima di quell'evento avevo rilasciato il trailer.
Sì, sì, sì. Mh-mh, okay.
Eh quello, somma, ha montato un po' le aspettativa, ovviamente.

Certo, ma c'è stato d un momento in cui avete fatto, diciamo, fatica proprio perché comunque era un vostro, ehm, primo, no, progetto di questo tipo, quindi quali sono stati gli intoppi, o i momenti più complicati da affrontare?
Ehm, sicuramente non non avevan non avendo un copione, non era tutto quanto alla buona, quindi, era un letteralmente un'improvvisazione continua con una piccola traccia, data dal, tra virgolette, "regista," quello che si divertiva di più a f a avviare le scene; la parte difficile è stata mantenere la serietà per più di 1 minuto. Eh, e parliamo di
Mh. Sì. Okay. <chuckles> Quindi una cosa molto divertente insomma. Oka
Molto molto divertente, ma parliamo di un girato di cioè, ad esempio una scena durava 4 minuti, e avevamo carta bianca, finché non dovevamo dire quell'informazione unica, ma 4 minuti di delirio sono stati, ehm, quindi eh, l'abbiamo rigirata penso abbiam fatto 2 ore a girare quella scena lì. E poi
Ah, sì? Eh, certo, immagino. Senti, ma ti è mai più capitato di fare un progetto di questo genere? Magari poi anche dopo alcuni anni, quindi magari con l'esperienza di quello precedente alle spalle, e quindi affrontato in maniera diversa?
Allora sì, ehm, sempre con la stessa gente, forse qualcuno di meno, abbiamo fatto questa volta un progetto in classe, voluto
Mh-mh. Sì.
ehm, in inglese addirittura, e questa volta, avevamo una scaletta ovviamente data dal progetto, quindi bisognava stare un po' più nei cardini
Mh. Sì.
ehm, e sicuramente è venuto meglio, le idee erano migliori, le inquadrature erano sicuramente più interessanti, e ovviamente le bambine, anche, le abbiamo messe lo stesso, perché sennò non eravamo noi
Certo. <chuckles> Non era divertente altrimenti, giustamente. Eh sì.
No, assolutament però, diciamo che avevamo degli obblighi, perché alla fine era un compito valutato, quindi avevamo <chuckles>
Ah beh, okay, quindi qualche limite in più, qualche paletto in più, ce l'avevate insomma rispetto a a quello preceden
Ah no per per forza. Anche solo per il linguaggio era un paletto.